うーん、そうですね、そこはちょっと、まだまだ、えっと、ね、解決できてないですね。うん、どうやってアプローチかけていけばいいのかっていうところもですね、うーん、そう、なかなか難しいですよね。うん。そう。
はい。 うーん。 はい。 うんうん。 ああ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ん、難しい問題ですかね。え、えっと例えば先ほどはその上司とかに、な自分の分がある時になんか怒られると、それからそういった、こっちにも言い分もあるのにという感じ、そういう感情が出てきて、それが表情に出てしまうということだったんですが、上司とかその先輩たちの言うことがなんかもっともだなと言われた時は、どういう感情になるんですか？
うん。 うん。 最もであれば、あの、しゅんとします。<chuckles> あの、あの、まあまあ、おっしゃる通りだなっていうところで、まあ、あの、う、素直にね、あの、悪かったと思いますし、それを口に出しますし。ええ、ええ、ただ、まあ、相手の言い方がね、ひどく強かったりすると、やっぱネガティブな方向にお入っちゃいますよね。うん。で、それは、ま、家に帰って後にまたそれを、その時の情景を思い浮かべながら、また再び悶々としちゃうっていうところがありますので、うん。
はい。 ほんとっすね。うん。はい。はい。 うんうんうん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ。あ、そういう時は、なんか、自分でミスって気づいた時と同じ感じで落ち込む感じなんですかね。うんうんうん。
うん。 うん。 そうですね。うん。ただ、そうですねはいはい、うん。うん。
ま、でもその時のあ、その時の、なんか、あ、申し訳ないという表情はちょっと問題ない感じですよね。それ、うん、うーん。うんうん。
あ、う、そうですね、それは問題ないです。<chuckles> 問題ないですね。うん。ていうところなんですよね。で、一応、お、その、深呼吸だけじゃなくて、そっからね、ちょっとちょっと、あの、多分過呼吸気味になって反省して改めて調べてみたら、なんか、いろいろ世の中には呼吸法があるらしいってこと気が付いて。
レッスンうーん。 はい。 うーん、うん。 はい。 あ、そはい。
うん。ま、すもう簡単に言うと、もうゆっくり吸って、もう、で、ゆっくり吐く、で、吐く方の時間を長くしたらいいよいいらしくって、で、その時にですね、呼吸に意識をね、こう、ずっと向けるといいっていうのをね、聞いて、それも一応実践したんですね。うん。
うーん、うんうんうんうん、ん。 ああ、その叱られている時にすか？